No, al momento è single.
Okay okay, perché sennò c'era una buona idea di uno Smartbox per una cena o per un weekend. O esatto esatto, però in questo caso non è indicato perché, insomma, andare nel weekend romantico con un amico non è proprio il massi
Con la sua compagna, certo. <tsk> E non <chuckles> non è proprio il massimo. <chuckles>
Quindi diciamo che dovremo cercare soluzioni di diverse. In questo caso, uhm, ti potrei consigliare, mhmm, sul vestiario com'è, visto che è un designer? Come lo vedi?
Eh, sì, ecco vedi, effetti non c'avevo pensato perché solitamente è mia madre quello che lo riempie di vestiti di tutti i tipi, è il viziatone di famiglia da questo punto di vista, ehm, però effettivamente lui gli piace, cioè sì, i vestiti non è come me che pre esempio quando ero piccola mi regalavano vestiti, io m'incavolavo tantissimo perché per me erano tipo roba normale da <chuckles> da tutti i giorni. <chuckles> Quindi no, invece lui effettivamente potrei pensare una cosa del genere, tipo felpe, felpone. <tsk> <inhales>
Mh-mh. Okay. Ecco, ma magari visto che è un designer magari ti f te la butto lì, poi valuti tu, una bella cintura griffata, magari fatta da uno stilista che a lui piace, un po' di quelle cinture un po' strong non troppo elegante, che possa andar bene col casual. Come lo vedi?
Mh-mh. Eh. Sì. Sì, sai effettivamente, ci vero, sì, sì, sì, cintura potrebbe essere ottimo perché è un accessorio, non ho problemi di taglia, è una cosa comunque che può star bene, la puoi adattare all'outfit. Sì, effettivamente sai che mi hai dato un'idea incredibile, geniale, perché per quanto sia assurdo perché comunque è un regalo molto comune, mhmm, cioè l'ho vista regalare tante volte una cinta, però non ci avevo pensato ed effettivamente per lui è o perfetto. <chuckles>
Mh. A diversi abiti, esatto. Ecco, però dev'essere particolare, non dev'essere ecco. Cioè non la solita cinta per il pantalone semiclassico, no, dev'essere
Perfe sì, certo certo. Cioè mi Una con una fibbia incredibile. <chuckles>
Ecco, tipo, ma neanche troppo grossa, però ad esempio, potresti valutare un negozio della Melting Pot, che loro hanno delle ecco, hanno delle cinture veramente carine secondo me, potresti provare. Ehm
Ah, Melting Pot. Dai, me lo segno allora Melting Pot. Okay.
Bene bene. E invece per la mamma, non so hai sai se ha qualche gusto particolare?
Ehm, sì, ehm, beh lei, ho r ho già preso delle cose, ho preso dei un portagioie, ehm, che ha sempre tutti i gioielli buttati sul mobile <chuckles> senza un criterio. Ehm, poi le ho preso <chuckles> delle robe di skincare, cose così, quindi con la mamma siamo a posto.
Mh. Ottimo.